Mm, yo creo que, por las circunstancias que he estado últimamente, yo creo que veo más series. Es que, mira, lo que pasa con las series es que los capítulos regularmente no duran tanto como una película. Y, pues, entre el trabajo, las cosas que hacer, que tienes que ir de aquí para allá, pues, no me da tiempo de ver una película completa.
Okey. Ujú. Sí no, y No, sí. Y luego, no sé tú, pero a mí me mo me molesta no ver las películas completas. Ajá. <chuckles>
Odio no ver las películas completas, <laughs> de hecho, es así de, si empiezo una, tengo que terminarla porque, pues, se pierde el hilo, se pierde esto, ya ni te acuerdas qué había pasado y, pues, no la disfruto como, pues, como debería de ser, ¿verdad?
Sí. Sí, como ellos quieren que que la veas, ¿no?
Sí, claro. Entonces, pues no, no me no me encanta y, pues, últimamente he estado he estado bastante ocupado y, pues no he tenido como tiempo de, pues, de sentarme a ver películas, ¿no? Y pues, esta de Drácula, pues, ya tiene tiene un tiempo que la vi, pero me gustó mucho Dime, dime.
De sentarte, sí. Oye y ¿Cómo se llamaba esa de Drácula?
<chuckles> Estoy tratando de acordarme del nombre desde hace rato que te la comenté. Ya me acordé, está en HBO, eh, bu la puedes buscar tal vez como relacionada a Nosferatu y debe salir, es sobre el barco.
Ya. <chuckles> Ujú. Ah. Ah, okey, okey.
Entonces, si, tal cual, toda la historia surge en un barco. Y, eh, te digo, está bastante buena.
Sí, porque yo recuerdo he visto varias adaptaciones de Drácula. Me acuerdo que una vez sac sacó una Netflix de ah, son como 3 capítulos largos, y en un punto llegan a lo del ah, no, ¡la del barco sí la he visto! Sí, estoy segura que sí la he visto. <laughs> pero, bueno, a arriba Drácula, muchas gracias por todas estas <laughs>
Sí, e es muy buena. Arriba. <laughs>
por todas estas recomendaciones, más que nada muy buena plática, gracias.
Claro Ah, fue todo un placer y, pues, cuando gustes podemos seguir hablando de cine, de películas. La verdad es que es un tema que que me gusta bastante, me apasiona. No soy un experto, claramente está. Pero es algo, pues, que que disfruto mucho. Y, pues, gracias a ti por el espacio y, pues, bye.
Pero te gusta. Sí claro.